Eee, ailede, ailede bitiyor. Bütün olay ailede bitiyor.
Başlıyor değil mi? Başlıyor bitiyor diyorsun, yani. Evet. Elbet ya, çok yaygın çünkü bulunduğumuz yerde böyle şekerli şeyler vs.ler falan yemek. Eee, biraz böyle tedirgin ediyor beni açıkçası, hani, okulda falan daha çok şey yapar mı diye, benimser mi bunu diye ama. Ya verdiğimiz okulda sağlıklı yemek veriliyor da hani. Eee, bakalım.
Başlıyor ve bitiyor. Kesinlikle, yani Ama a Ş ş ş şöyle; okula başla Hı hı. Hı hı. Okula başladığında birtakım şeylerinde değişiklik olacak mutlaka. Yani, ona hazırlıklı olmak lazım ama, eee, yemiyorsa ve yedirilmiyorsa, sonuçta, eee, okulda yediği şey de ona çok fazla zarar vermeyecektir; yani, çünkü zaten evde bütün kontrol sizde olacağı için bence çok mantıklı.
Hı hı. Evet. Hı hı. Yok. Hı hı. Evet. Ya şöyle, benim aslında hani eşim böyle şeyleri biraz yemeyi seviyor da; eee, yani ben ona da evde eve getirmeden ye o zaman diyorum yani. Arabanda tut vs. falan. Hani ev ortamında çocuk çünkü gördüğü şeyi istiyor. Bir de bunları biliyorsunuz, ambalajları, hani, böyle parlak parlak yapıyorlar ya renkli renkli. Ya ben ondan Ya şöyle ben Eee bu arada ben de şefim. Yani, eee, profesyonel şeflik yaptım. Dolayısıyla biraz gıda endüstrisini biraz fazla bilince de, insan, yani, biraz normalin de ötesinde, eee, bir şey duyuyor. Ya çok aslında hani Hıh. <giggles> Ne? Evet, yani, biraz öyle bir şey oldu. Çünkü bir yerlerde yemek yerken mesela, "A, mesela burası iyi, sağlıklı." falan dediklerinde sen öyle bir bakıyorsun hani kullandığı, oradan bir şeyleri görüyorsun, hani, anında işaretleri okuyabildiğin için. Yani şöyle, ben dışarıdan falan bir şeyler alınmasına karşı değilim bu arada. Sadece çok iyi kalitede, hani, seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eee, çocuğa da buna aşılıyorum, diyeyim yani. Hani biz hiç, mesela bir kruvasan alıyoruz, ama iyi yapılmış bir kruvasan, doğru bir tereyağı ile yapılmış, işte ona özel vs. falan. Böyle şeyleri, hani, bu bir zevktir, yani, aynı zamanda. Onda da çocuğu kısıtlamıyorum. Aslında tamamen böyle verdiğim şey sadece salatalıkla, havuçla beslemiyoruz. Hani böyle hamur işi falan da alıyorum yani.
Ha, mantıklı. Hı hı. Çok güzel. Doğru. Aynen. A! Ay, çok güzel. Şey değil mi, mesleki dezenformasyon. Değil aslında, değil mi? Hı hı. Hıı. I hı. Aynen, aynen. Hıı. Hıı. Doğru, tabii. Doğru, doğru. Eee

Ya, aslında ben genelde hep şöyle düşündüm açıkçası, biraz ben farklı bir, eee, Türk anneyim. Eee, çünkü, hani, böyle toplantılara girildiğinde insanlar hep şeyi sorarlardı, ilkokulda falan da çok şaşırmıştım, yani, "Y yemek yiyor mu, işte, dışarı çıktığında üstünü giydiriyor musunuz?" ama ben nedense hep eğitim kalitesine önem verdim çünkü çocuk okulda 1 öğün yiyor, 2 öğünü evde yiyor. Yani, orada ne kadar berbat bir şey de yese ben onu diğer 2 öğünde toparlayabilirim diye düşündüm hep. O yüzden de hani, kahvaltı ve akşam yemeği ve diğer arada yediği, mesela, hani, okuldan geldikten sonra, atıştırmalık atıştırmalıkların hep, böyle, hani, kaliteli olmasına dikkat ettim, eee, ve sağlıklı da büyüdü çocuklar, yani, hani, kötü bir alışkanlıkları da olmadı. Hı hı. Darısı seninkinin başına.
Hı. Hı hı. Hıı. Evet. Hıı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hıı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Anladım. İyi, maşallah, ne güzel. <chuckles> Ne güzel. Ya, ben de burada ben aslında şey yaptım ufak, eee, s şimdi yuvaya verdik. Ya, verirken açıkçası şuna da baktım. Ya, birkaç tane iyi okul, ııı, vardı ama mesela, 1 tanesinde verdikleri şeyler, böyle, sağlıklı ya o kadar böyle yemek kültüründen de uzak şeylerdi ki özellikle yaşadığımız ülkeye göre. Ben onu da önemsiyorum bu arada. Sadece bir yemeğin iyi ve sağlıklı olması değil de bence bir yemek adabı kültürü, eee, vs. si olması. Güzel yemek pişiriyorlar, bizim bu okulumuzda. Şey, eee, yani, öyle, normal, hani, tertemiz ve çok güzel hakikaten. Çocuk da seviyor çocuklar çok seviyor zaten şeyini. Okulun zaten tabii ki önce şeyine göre eledik okulları, hani, iii, iyisi kötüsünü ama bu da, mesela, tabii ki tek sebep değil ama tercih sebeplerinden 1'i oldu açıkçası. Yani, eee, bunun da çok, ooo, önemli olduğunu düşünüyorum, yani, okulda çünkü arkadaşlarıyla paylaşarak yemek, sofraya oturmak, eee, yani, o güzel bir şey. Hı hı. Küçük yaş için, evet, evet, tabii küçük yaş için. Hı hı.
Hımm. Tabii, tabii, tabii. Hı hı. Hı hı. Ay, ne güzel, süper. Hıı. Doğru. Yok. Tabii. Tabii. Yani, daha küçük yaş için haklısın, eee, ama, eee, ilkokul Evet. Yani, ilkokula geldiğinde zaten şöyle bir şey oluyor ya da daha ilerisinde açık büfe oluyor. Yani, çocuk çocuğa zaten, hani, tek bir şey vermiyorlar. E, bir bakıyorsun çocuk, mesela, gidiyor sadece makarna yiyor. Ya, onu kimse kontrol etmiyor. O yüzden mesela, hani, eee, ben artık şey demiştim ya, tek tek ö artık ne yerse yesin, hiç önemli değil. Ama tabii ki anaokulunda önemli, anaokulunda önemli.
Tabii. Hı hı. Hıı. Hı hı. Tabii, tabii. Hıı. Evet. Hı hı. E, tabii canım doğru. Ya, o yaştaki çocuk ama Dediğin gibi evet. Hımm. Ya onu o yaşta bence de öyle ama o anaokulunda bence çok kilit çünkü çocuğun yemek alışkanlığını yani, şöyle zaten kısa gönderiyorum 5-6 saat ama orada 2 kez oturup yiyorlar. Hani, bir 2'nci kahvaltı yapıyorlar orada az bir şey, böyle, atıştırma ama o şeyi seviyorum bir de. Hani, çocukların hepsi aynı anda masaya oturuyor, bir sofra kültürü falan, yani benim için bu da önemli, eee, çocuğun bunu alması, yani sürekli bir elinde yemek, sağa sola koşan, eee, bir çocuk değil. Yani, çocuğum hakikaten masaya oturup yesin vs. Bu d bu da bence burada abur cubur tarzı şeyleri yemeyi engelleyen bir şey zaten, yani, yemeğe alışır, çocuk, hani, çatalıyla, kaşığıyla çünkü evde öyle yiyorduk biz. Eee, sonra okula başlayınca da öyle devam etti. Çocuğun şeyi bozulmadı en azından. Ben de okuldakine göre şey yaptım, yani, işte, okulda et yiyorsa o gün, hani, başka bir şey yaptım falan. Öyle o dengeledim. Gayet de hani, iyi gidiyor orda dediğim gibi ilkokulda falan artık o kadar çok fark etmez ama çok ufak çocuk, önemli, yani, çünkü 2,5-3 yaş artık böyle çok uf küçük bir yaş yani bunun için. Hı hı.
Tabii. Hı hı. Doğru. Tabii. Tabii, tabii, tabii haklısın. Kes Hı hı. Hı hı. Hı hı. Aynen, aynen. Doğru. Tabii, canım. Evet. Peki, şeyin hakkında ne düşünüyorsun? Yani, bu pazarlama ve reklamların çocukların abur cubur tüketimi üzerindeki rolü ne sence?
Hıı.